Hmm, sabagay nga, ano, parang ngayon ko lang na-realize na, ano din pala, part din pala ng relaxation kapag, ano, nanonood ako, kapag, ano, nagko-concentrate ako sa panonood ng pagluluto sa kaniya. Kasi feeling ko dati parang ano lang, um, task ko lang 'yon, para matuto akong magluto, mga gano'ng mga bagay.
Mm, oo. Mm, kasi may mga bagay din talaga na, ano, alam mo 'yong namimiss, ah, look natin, lalo na 'yong nami-miss look ng isang tao. Kaya minsan, ah, pinapahirapan 'yong sarili na mag-isip, 'no. Lalo na sa usapin ng relaxation, kasi, alam mo, ah, 'yong konsepto na dapat tahimik lang nakakulong pupunta sa kwarto, 'no, eh, isang ano 'yan, isang <tsk> tawag, isang solusyon para sa mga pre mas privileged at mas mayayamang pamilya. Kasi mayro'n silang space, 'no. Marami silang sa tahanan. Pero kung halimbawa isang normal na pamilyang Filipino, 'no, na hindi naman, ano, hindi naman ka ah, alam mo 'yon, na eksakto lang 'yong bilang ng kwarto at alam mo hindi rin well sounded proof 'yong mga kwarto, 'no, eh, mahirap 'yong konsepto na 'yon. So itatali mo ba 'yong sarili mo na, "Ah, dahil wala kaming ganito hindi ako makakapag-relax, 'no." So may mga bagay na puwede kang ipalit. So for example, 'yon, 'yong mga bagay na nag-e-enjoy ka, 'no puwedeng maging relaxation 'yon. Tahimik man o maingay, mas sanayin mo 'yong bagay na 'yon eh, puwedeng mag-create 'yon at mag-ano, mag pumindot nang pi na pumindot ng isipan mo para mas maging ke ah, mas mapalaya mo 'yong sarili mo, mas hindi ka ma-tempt sa mga bagay-bagay.
<laughs> Mm. Kaya nga. Oo, ang galing. Mm, alam mo ang ganda no'ng mga binanggit mo, mga tips and suggestions mo. Parang ang o naging eye-opener siya sa 'kin na, madami pa pala akong puwedeng gawin para maka-relax sa bahay kahit na ang dami-daming mga abala, ang dami-daming mga tao sa paligid. Alam mo, um, sinulat ko lahat 'yon, tinake down ko para titignan ko and, um, ii-incorporate ko siya sa routine ko, para sa gano'n mas madali akong makapag-relax and alam ko na 'yong gagawin ko sa susunod na may occasion o kaya sa susunod na may bibisita or magbabakasyon dito sa bahay, para hindi ako ma-stress and magawa ko pa rin 'yong mga bagay na nakakapagpa-relax sa 'kin. Maraming salamat talaga sa mga binahagi mo.
Mm. M Mm. 'Tsaka siguro, bilang pandadagdag lang, 'no, ah, mayr mayro'n ding isang lugar sa bahay niyo na puwede ka talagang ma mas, ah, makapag-relax, 'no, at 'yon 'yong pag-ubo pag-upo, 'no, sa trono ng inyong CR. Anyway, kidding aside, maraming salamat, 'no, at paalam.
<chuckles>